São pessoas que vão ter uma cabeça, de repente, parecida, né, como você falou. Então que, de repente, possa
Uhum. Exato, e e é bom também que aí mesmo que seja assim, ai, um perfil totalmente diferente do seu, mas é bom para esse tipo de conversa ter pessoas que pensam diferente ou que têm vivências diferente para ter uma conversa, assim, mais material para aprofundar a conversa também, né.
É verdade, tem material, exatamente, você falou tudo agora. Então eu gostei da ideia, assim, eu acho que eu vou tentar fazer isso, eh, de me inscrever em um curso de de repente, filosofia, de repente até história da arte pode ser uma coisa legal, porque eu acho que as pessoas das artes também são mais abertas, assim
É verdade, boa.
para falar e tal, então pode ser uma coisa interessante.
Uhum. Agora uma outra ideia que eu também pensei, eh, agora esse eu já não sei quanto comum é aí em Portugal, mas existem aquelas peças de teatro baseadas, talvez, em uma história, em alguma coisa, que depois tem, eh, discussão aberta, né, tem roda de conversa com o autor, com os personagens, que isso é legal, por mais que não seja uma conversa de um a um, mas você cria estar em um ambiente que vai ser interessante, que vai ser estimulante nesse sentido, eh, até para conhecer novos novos pontos de vistas, é legal também para conhecer gente, mas conhece se inserir nesse tipo de ambiente, sabe.
Gostei disso. Hã. Hã. Olha, é verdade. Aham.